Tu penses quoi du télétravail permanent toi franchement?
Alors, moi, honnêtement, heu, je suis vraiment, heu, pour le télétravail, hem, parce que enfin même si c'est sympa, hem, ça dépend des bien sûr, des métiers où c'est quand même plus sympa de voir ses collègues ou, mmh, m même plus pratique, heu, d'être entouré de ses collègues, mais, hem, je trouve que, mmh, c'est bien de pouvoir en fait un peu am aménager, hem, son emploi du temps un peu un peu plus facilement. Parce que c'est vrai que quand on a on a un emploi parfois, hem, surtout quand on habite dans des grandes villes, et cetera, heu, il y a, heu, 30 voire 40 voire 1 heure de trajet pour aller au travail. L'aller et le retour et du coup, heu, enfin, souvent quand on rentre chez soi, bah, on a p, <scoffs> on est fatigué, on n'a pas envie de faire le ménage, on n'a pas envie de faire à manger, on n'a pas envie de
OK. Mouais. Mouais, c'est vrai, mmh.
de faire voilà toutes les les tâches pour entretenir sa maison.
Ouais, je comprends.
Et du coup, heu, du coup ça ouais, c'est fatigant alors que je pense que quand on était en télétravail, on peut tout à fait travailler et être efficace, mais en même temps bah, tu v tu vois au lieu de s'accorder, heu, des pauses à la machine à café, là on peut s'accorder, heu, une pause pour, heu, par exemple étendre le linge ou, heu, pour, heu, commencer à cuisiner quelque chose pour, heu, pour le soir ou pour, heu, aller à la salle de sport. Enfin, voilà, je pense que, hem, c'est beaucoup.
Mmh. Ouais, plus, heu, plus d'équilibre peut-être en étant en télétravail du coup que, heu OK. Et même, heu, même de manière permanente enfin vraiment 100 % télétravail tu penses la la même chose?
Ouais, c'est ça et Mmh, heu, <scoffs> e est-ce que non, c'est vrai que c'est bien parfois d'aller, heu, d'aller, hem, à au bureau, mais, heu, mais après il y a aussi le v maintenant, en fait, heu, grâce justement un peu, heu, depuis le Covid et du coup cette, hem, démocratisation du télétravail, il y a plein de de jobs où il y a même pas de bureau, en fait. Et du coup, heu, s tout est en ligne enfin, hem, moi je sais que je travaille dans une agence de de booking donc, heu, il y a personne qui est vraiment au même endroit. Heu, il y a des personnes à à l à Lisbonne, des personnes à Londres, des personnes à Berlin. Voilà des pe
Mouais. Oui, c'est vrai, mmh. Mouais. Ah, oui, d'accord partout dans le dans le monde quoi.
Voilà, exactement donc ça c'est vrai que, mmh, ça permet aussi, ouais, peut-être trouver des emplois en fait, heu, qui t qui te correspond sans forcément être, heu, être sur place et pour, heu, perso pour des personnes qui sont pas dans la ville de de du siège social de de cette boîte, ça peut être pratique justement, heu, de pouvoir, heu, voilà avoir un un job à distance en fait donc, heu, donc je s je suis quand même plus pour ça parce que ça donne plus de liberté et même pour, heu, tout ce qui est vacances et les trucs comme ça.
Mouais. Ouais.
Je pense que c'est pas mal de de pouvoir, heu, je sais pas, heu, travailler au bord de la mer. <laughs> Ouais, voilà, c'est ça exactement. Ça
<chuckles> Oui, avoir un meilleur cadre. Et tu as pas de te tu as tu as pas le souci parfois justement de, mmh, beh, quand on est en télétravail, heu, la la barrière entre ce qui est vraiment, heu, travail du coup et ce qui est, heu, heu, vie vie normale quoi en dehors?
Ouais. Ouais. Oui, c'est vrai que, hem, c'est souvent on reste, ouais, soit dans sa chambre soit dans son bureau soit, voilà, dans dans le salon. Hem, mais après, heu, je pense qu'il faut s'accorder un temps de travail, et un temps enfin, de toute façon moi pour moi, hem, en fait, j'arrive pas et je pense que beaucoup de personnes sont comme moi à me concentrer 8 heures, heu, au bureau, heu, d'affilée. Enfin, je trouve que c'est limite pas inhumain, mais, heu, en tout cas c'est pas adapté pour un grand nombre de personnes. Hem, donc du coup, heu, c'est bien de pouvoir passer de, mmh, de du travail à quelque chose d'autre de temps en temps, enfin dans la journée. Heu, donc faut comme je disais par exemple voilà se faire à manger ou, heu, passer l'aspirateur je sais pas. Enfin, mmh, même, heu, par exemple, heu, là où j'habite souvent les magasins, heu, ferment assez tôt. Du coup, heu, si on doit faire un petit peu des courses, hem, ou aller, heu, quelque enfin, quelque part, heu, entre midi et deux ou même, heu, voilà, heu, 15:00 enfin, j'en sais rien. C'est quand même mieux et du coup je trouve que, hem, heu, la vie perso a l'air moins, heu, moins compliquée ou moins, hem
Mmh. Ouais. Mmh. Mouais. Ouais. Mmh. Ouais, mmh. Mouais, ça la facilite un petit peu.
Voilà, c'est ça exactement ça faci en fait, ça facilite le travail et ça facilite la vie la vie perso aussi donc, heu, j
Et, hem Et, il y a des des règles que tu te fixes, heu, en télétravail quand même pour garder un cadre, heu, ou des limites peut-être?
Mmh mh. Hem, <chuckles> ne pas travailler dans mon lit, non je. <laughs> Enfin ça m'est déjà arrivé bien sûr, heu, je sais pas si j'étais un peu sortie la veille ou des choses comme ça, mais je pense il faut avoir un espace, heu, un bureau, heu, voilà, un un truc un voilà, un espace dédié pour, hem, pour justement, heu, savoir différencier le
<chuckles> Ouais, un espace dédié.
le pro du perso. Donc je pense que ça, c'est c'est hy c'est hyper important, en fait, et je pense qu'il y a un peu ce, mmh, les personnes réfractaires au télétravail, elles veulent pas parce qu'elles pensent que les personnes vont moins travailler ou vont être, heu, plus dé plus déconcentrées. Donc, oui il y a plus de distractions, mais, heu, je pense qu'il y a, quand on travaille, on travaille pour de vrai et après quand on enfin, quand on fait autre chose, on fait autre chose. Heu, je pense qu'en fait, au même au bureau, on est aussi distraits, mais juste ça va se montrer d'une autre manière, en fait. Enfin, on va aller à la machine à café ou, heu, être sur notre téléphone voilà c'est ça, mais je pense que dans tous les cas, le quand de cous le le temps de concentration, hem, d'une personne, je crois qu'il est de 45 minutes d'affilée, donc, hem, donc forcément il y aura des pauses, forcément il y aura il y aura mais l le fait de savoir qu'on est flexible sur la la possibilité d'avoir des pauses je pense ça permet aux personnes d'être plus concentrées et plus investies justement dans le travail, en fait, hem. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
Oui. Ouais. Ouais, ça doit être plus subtil peut-être, mmh. Mmh. Ouais, ouais,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 c'est que du coup, heu, quand tu es en télétravail tu te le permets plus, heu, sans crainte que ça se voit ou quoi et du coup quand tu es concentrée tu es vraiment concentrée quoi. Hem, tu
Mmh. Voilà, c'est ça puis puis c'est basé sur la confiance aussi, heu, entre, heu, l'employé et, heu ou enfin, mmh, ou en freelance n'importe quoi. Mais c'est basé sur, heu, sur la confiance et je pense que c'est vraiment important au final, hem, ça parce que même le fait de d'avoir des horaires, hem, de v obligatoirement devoir faire par exemple 40 heures par semaine. Je trouve ça bête parce que certaines personnes travaillent beaucoup plus vite que d'autres, certaines ont besoin de plus de temps mais c'est O OK. Je pense que ce qui est important c'est la tâche, en fait, qui, mmh, qui doit être fait faite. Et, heu, et je pense que le télétravail ça permet justement d'être plus dans cet, heu, cet état d'esprit de, heu, tu as une certaine mission, heu, pour la semaine, le mois ou je sais pas et, heu, peu importe, heu, comment tu aménages ton temps et co comment tu travailles, le but c'est de l'avoir fait quoi à la fin, enfin.
Oui. Ouais. Mmh. Ouais, je vois. Ouais,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 Du coup tu tu dirais qu'il y a que les 2 parties y gagnent, heu, que ce soit l'entreprise ou le salarié dans ce système avec du télétravail?
Mmh. Oui, pe oui, parce que je pense que l'employeur aussi il gagne parce que, hem, en fait, heu, plus, plus il y a de la confiance, heu, plus, heu moins on est «fliqué» entre guillemets. Enfin, pour moi, heu, fliquée, heu, trop encadrer, en fait, ça ça, c'est pas, heu, enfin, je sais je sais qu'en France c'est vachement comme ça, heu, on surveille les gens un petit peu comme des comme des enfants, et cetera. Mais pour plein d'autres sujets, hein, hem. <laughs>
Mmh. Mmh. Oui, pas que pas que celui-ci quoi. Plus large.
Voilà, exactement mais je trouve ça un peu bête parce que, heu, forcément on va vouloir un peu, heu, déroger les règles ou forcément on va on on va être plus fati f f plus fatigué ou je sais pas, mais je pense que si, heu, il y a une confiance qui est installée, u une certaine liberté, une certaine flexibilité, les les gens vont un les employés vont être plus heureux pour travailler et vont a être plus efficaces et du coup, heu enfin, voilà, tout le monde est gagnant au final je pense. <chuckles>
Et demain du coup si tu devais, heu, je sais pas, rechercher un nouveau travail, et cetera, ça serait un critère pour toi, heu, important le télétravail?
Mmh. Heu, ouais, honnêtement, mais j'ai l'impression que enfin, moi j'habite en Allemagne donc du coup, heu, ils sont quand même beaucoup plus flexibles sur le télétravail. Heu, ouais, hem, ouais, c'est c'est bah, comme je te disais, en fait, en Allemagne, ils s ils sont ils sont très sur les règles, mais ils sont beaucoup plus sur le, heu, on v sur la confiance, heu, enfin même au niveau par exemple de la maladie, des arrêts maladie, c'est c'est beaucoup plus simple d'avoir un arrêt maladie d' 1 semaine, 2 semaines parce que le médecin te croit. Donc, heu, que si tu es malade tu es vraiment malade et ils savent que si, hem, si tu es malade tu vas pas très bien b travailler donc ça sert à rien de te forcer à travailler, tu vas être moins efficace. Donc il y a un peu ce ce truc et je pense que majoritairement maintenant les tra les les jobs sont tous avec du télétravail. Enfin, je pense que c'est grâce au Covid, heu, c'est un peu devenu, hem, obligatoire je pense, enfin, en tout en tout en cas en Allemagne. Je sais qu'en France c'est un peu plus compliqué même si ça ça évolue quand même un petit peu donc, heu, donc, voilà, c'est c c'est, ouais, je pense c'est un critère important pour moi en effet, hein.
Ah, OK, intéressant. Ouais. Ah, OK. OK. Ouais. Mmh. Mmh. Et tu aurais un exemple de, je sais pas, de d'une, heu, d'une b que ce soit bonne ou mauvaise expérience, heu, d'un jour de télétravail, heu, peut-être où ça t'a permis justement de mieux t'organiser? Heu, à la fois pro, perso, ou ou une fois où, complètement, ça t'a mis dans le jus peut-être, l'1 des 2?
Hem, ben, c'est v non, moi justement, heu, c'est j'ai toujours eu, on va dire, des des expériences positives parce que, par exemple, hem, du coup, j'habite en Allemagne. Et c'est vrai que, pour tout ce qui est au autour des vacances de Noël, heu, bah, c'est, du coup, c'est t c'était mieux de, mmh, enfin, tu vois, par exemple, il n'y a pas tout le temps des vols où les vols sont un peu plus chers, heu, si on approche, heu, vers les vacances de Noël. Donc si je peux venir une semaine avant, par exemple, et travailler de de chez mes parents, bah, du coup c'est c'est v enfin c'est vraiment bénéfique pour moi donc, heu, donc ça je l'ai fait je l'ai fait pas mal. Je me souviens, enfin, j'avais un, mmh, un travail, ouais, heu, en télétravail avant et et voilà pour tout ce qui est vacances même, un un moment, je suis partie carrément en Espagne et tout, heu, et du coup, heu, j'avais
OK. Mmh mh. Mais oui. Mmh. Ouais, je vois. Ah oui, à l'etranger, heu, et ça pose pas de soucis, OK.
Ouais, ouais, j'avais pris j j'avais pris, quelques jours mais il m il y avait 1 ou 2 jours que j'avais pas pris. Et du coup j'ai travaillé et après à la fin, heu, je suis allée à la piscine donc, heu, franchement c'était <chuckles> c c'était incroyable, quoi, franchement. <chuckles>
Ouais. Mmh Ouais. C'est la qualité de vie au global, du coup, qui est améliorée, heu, juste par le fait de télétravailler d'où tu veux, quoi, finalement.
Voilà, exactement. Le seul petite problème, c'est que, si tu as un problème technique ou si tu as un problème, heu, je sais pas, heu, avec ton manager ou quoi que ce soit, c'est un peu plus difficile, du coup de vu que tout est en ligne, heu, pour discuter et cetera. C'est un peu, heu, un peu plus pénible mais mais sinon, heu, franchement j'ai toujours eu des expériences positif, hein. Je suis vraiment, heu, pour, heu, pour le télétravail. Parce que j'ai des problèmes de concentration, mais en même temps, je peux b quand je travaille vite, quand je travaille, je travaille très, très vite. Donc du coup, heu, j'ai besoin de cette flexibilité, en fait, heu. C'est beaucoup plus adapté à ma n manière de fonctionner, ma personnalité, en fait, heu.
Ouais. Pour, heu, ouais. Ouais. Mouais, je vois, je vois et p et heu, heu, parce que du coup, si on si on se dit, heu, travail, heu, télétravail permanent vraiment 100 %, heu, remote. Heu, on en parlait avec les collègues, du coup, tout est virtuel. Heu, je me demande si tu tu penses qu'il y a des des freins à ça? Est-ce qu'on ose moins demander de l'aide? Est-ce que parce que du coup on a moins de liens aussi, heu.
Mmh. Oui. Oui, non, c'est clair que, c'est clair qu'il y a moins de liens, hem, heu, même si je pense que c'est bien de faire des espèces d par exemple des visios, des trucs comme ça, pour un peu, quand même voir, heu, voir, heu, la la la tête des gens et cetera. Mais après moi, tu sais, heu, souvent quand j'ai eu à travailler avec des gens, heu, surtout les tra les les, mmh, les jobs d'entreprise, pas forcément, j'ai déjà été serveuse, ou j'ai déjà travaillé dans la restauration, ça ç ça c'est différent parce que c'est on est un peu dans tous dans la même merde, donc, heu, <chuckles> donc, heu, on on s'entraide et il y a une bonne ambiance mais, souvent dans le monde dans l'entreprise, en fait, heu, j'ai mes collègues, je sais enfin je sais pas, moi je les aimais pas forcément, en fait. Et de d'être forcée à devoir leur parler, à devoir manger avec eux ou à devoir, heu, <sighs> je sais pas, raconter ma vie. Enfin, c'est vraiment.
Ouais. Ouais. Mouais, ça s'y prête pas. Mmh. Mouais, OK. Mmh. Ouais, c'était plus un poids qu'autre chose au final.
Ouais, c'est ça, enfin, parfois, il y a eu des collègues avec qui je me suis très bien entendue mais je sais pas. Parfois c'était c'est un peu, heu, <sighs> puis, heu, il y a ce truc qu'il faut dire bonjour à tout le monde, si tu oublies quelqu'un, c'est le drame, enfin, <chuckles> je sais pas genre, heu. <chuckles>
Ouais. Ouais, ça rajoute peut-être un poids, heu, c'est c'est intéressant, ça rajoute peut-être un poids, heu, heu, que t tu as plus, du coup, en télétravail.
Voilà. C'est ça, enfin ouais, en v en fait, on choisit pas ses collègues, donc, heu, n ça peut passer ou ça peut casser, si ça casse et qu'on doit se se coltiner, heu, les mêmes personnes chaque jour, heu, franchement, hem, enfin ça, mmh, ouais ça, mmh, ça ça améliore pas l'expérience, quoi.
Oui. Ouais, je comprends que, ouais, c'est ça, ça soit un frein en plus, et du coup, heu, du coup, le télétravail, heu, tu dirais, te permet, ouais d'être beaucoup plus libre, heu, et du coup, ça joue sur ta qualité de de travail, finalement, j'ai l'impression?
Ouais, c'est ça, puis, heu bah, oui c'est ça, je pense, heu, je pense, j'ai besoin qu'on me fasse confiance, je pense que c'est important, heu, pour que que je sois à l'aise, et que je travaille bien. Et puis, heu, aussi même pour tout ce qui est vie perso, bah, du coup, je pense qu'on a beaucoup plus de temps pour, heu, pour soi. Heu, mais justement p vu qu'on si on arrive à faire les tâches, un petit peu ingrates, le ménage, et cetera pendant la journée, ben, du coup, le soir, on peut vraiment faire de soit des activités, heu, sociales enfin voir ses amis, ou, aller au cinéma, j'en sais rien mais, tu vois, heu, des trucs, heu, un peu plus cool que de faire, heu, ses a son administration ou, heu, ou, heu, la vaisselle, le le ménage à 19:00 vingt heures enfin, c'est c'est pas j pour moi c'est pas une vie. <chuckles>
Mmh. Ouais, carrément. C'est plus libre. Mmh. Ouais, non, je comprends carrément, et même, hem, même financièrement, tu dirais, heu, peut-être que tu vois un changement? Parce que, heu, tu me parlais des trajets, heu, qui peuvent être quand même pénibles et puis, au final, tu les fais en voiture ou en transport, et cetera.
Ouais. Ouais. Bah.
Financièrement, tu verrais aussi, heu, un aspect positif du coup?
Mmh, bah f bah, après moi, j'ai pas le permis, donc, hem, j'ai toujours pris le métro et dans tous les cas, j'aurais un abonnement de métro, heu, même si je je trav enfin, je travaille pas ou pas. Mais c'est peut-être pour, heu, plus le midi parce que j'ai déjà eu des travail, heu, des travaux où heu, je devais payer, heu, <sighs> je sais pas 6-7 € chaque midi et du coup, heu, enfin c'est c'est plus pratique de se faire à manger soi-même, heu, ça coûte beaucoup moins cher, quoi, enfin. Donc c'est vrai que, tout à s
OK. Ouais, OK. Ouais. Ouais, je comprends. Ouais, du coup, tu y gagnes, heu, tu y gagnes, un peu quand même au final, heu, en étant chez toi, quoi.
Ouais, je pense, vraiment. <chuckles>
<chuckles> Beh, écoute, heu, top, merci beaucoup, heu, très intéressant.
Merci à toi pour les questions.